Sì, devo dire che il contatto con con le altre persone è una cosa che, mhmm, è spesso sottovalutata, sai, dici: "Non ho tempo per vedere gli amici, ehm, quando sto quando sto studiando, sto studiando, devo chiudermi totalmente in casa e non devo più vedere nessuno", no, c'è molta questa mentalità. Ehm, e invece ricaricarmi non solo da sola, ma anche in in compagnia
Mh-mh. Eh, sì. Okay. Mh-mh. Sì. Certo, vedendo anche altre persone, anche perché condividi, no, i tuoi stati d'animo, i tuoi pensieri, ecco.
Sì, esatto, esatto, esatto. E poi ti ti uhm, ti permette proprio anche di estraniarti da, magari, stare sempre nel tuo cervello a ripensare, rimuginare le tue cose e en entrare in contatto un po' con delle persone che hanno anche loro le loro vite, i loro problemi, le loro cose.
Mh-mh. Certo. Ecco. <chuckles> Sì. Ecco, ti senti parte di qualcosa e, soprattutto, non ti senti sola. Ehm, a me aiuta tantissimo poi uscire, appunto, vedere gli amici, condividere con loro, ehm, e mettere sul piatto, no, le mie frustrazioni, i miei pensieri, perché, comunque, una parola di conforto fa sempre bene. Ehm, e poi col confronto ti re uhm, ti senti meno sola perché vedi che, comunque, anche le vite delle altre persone sono piene di problemi, piene di dinamiche, no, <chuckles> quindi, in qualche modo, ecco, ti ehm, ti senti più rincuorato, sicuramente. Ehm, poi, ecco, mhmm, che ne pensi, invece, di prendersi cura della persona? Ehm, non so, ecco, magari, ti piace quello è anche importante, no, perché mh. Mh-mh. Cosa cosa ti piace hai dei momenti tuoi particolari? Non so, magari, vai dal parrucchiere, dall'estetista?
Esatto. Mh-mh. Sì. Esattamente. Esattamente. Mh, mh. Eh sì. Sì, sì, sì. Guarda, ti devo dire che, forse, quasi in unendo la il fattore compagnia, amicizia, e il fattore cura di sé, ehm, la mia estetista per me è diventata un'amica, ormai, ehm, da cui vado, e e quindi stando lì veramente mi sento mhmm, mi sento accolta e a casa. Esatto.
Mh-mh. Sì. Eh, sono d'accordo. Coccolata, ecco, concedersi qualche coccola è anche importante. Ehm, perché molto spesso, un po' come ehm, ri riattaccandoci al discorso di poc'anzi, quando poi ti senti troppo ti dai dai tutto per lo studio, dai tutto per il lavoro, metti da parte anche la cura della persona, che è importante. Ehm, invece no, io sono d'accordo nel concedersi, ehm, che sia il parrucchiere, che sia anche una piega dal parrucchiere, che ne so, 1 volta ogni 2 settimane. Ehm, poi io, per esempio, sono fissatissima con la cura delle mani, mi piace stare se avere sempre le mani ordinate. Quindi, è giusto concedersi qualcosa per migliorarsi, ecco, perché mi dà felicità in qualche modo, ecco.
Esattamente. Esatto, esattamente. Sì, sì. Okay. Okay. Mh-mh.

Sì, a volte gliene danno troppo poco, a volte troppo forse. Cioè, come se mhmm, cioè, appunto, io quello che ho imparato è: a una certa ora chiudo tutto, vado a casa, mi rilasso, stacco la il cervello.
Mh. Mh, mh-mh. Sì. Okay. No, no, ma è giusto, cioè, bisogna necessariamente trovare il giusto equilibrio. Ehm, ecco, sicuramente io conosco anche tante persone, ehm, che si svegliano la mattina e fanno solo quello, e onestamente io non riuscirei. No, non devi un attimino staccare la spina, distrarti e dare comunque spazio anche a quello che ti piace fare, perché vi non si vive di solo studio, come non si vive di solo lavoro, ecco. Ehm, si vive anche di esperienze, si vive anche di mhmm, di cose belle, di di di svaghi, ecco. Infatti ti volevo chiedere: quali sono le cose che ti aiutano di più, no, a trovare un equilibrio quando comunque sei troppo stressata dallo studio, o quando è capitato che ti sei ritrovata stressata dal lavoro.
Esatto. Sì. Esatto. <chuckles> Mh-mh. Okay. Eh, allora, in questi casi devo dire, ehm, riconnettermi con il mio corpo è stata una cosa che mi ha mi ha aiutato molto. Cioè, il movimento fisico, le camminate, s magari, mhmm, ancor meglio nella natura, è stato è stato veramente utile
Mh-mh. Sì, è vero. Aiutano, aiutano tantissimo. Mh-mh.
È molto impattante proprio sulla sulla propria produttività, e anche poi anche proprio cercare in ogni modo
Certo. Sì. Ma perché ti aiutano anche a staccare la spina, a evadere, devi evadere in qualche mo Certo. Mh-mh.
Esatto, esattamente. Esattamente. Poi, oltre a questo, anche comunque cercare veramente di dire: "Tu il tuo l'hai fatto." Ecco, essere gentili con sé stessi forse è una cosa che, mhmm
Certo. <tsk> Ecco, sicuramente essere riconoscenti e, ehm, ecco avere più, come dire, si mhmm, sicurezza, più riconoscimento verso la propria persona. Ehm, dire: "Ci sei riuscita, te lo meriti." Ecco, essere più riconoscenti è importante, sono pienamente d'accordo. Ma quindi, mhmm, ecco, facevi, o comunque fai, passeggiate, ti pia uhm, ti piace fare trekking? Nello specifico, ecco, volendoci ande de addentrare cosa fai?
Sì. Sì, sì, sì.